あ、そうなんですね。うーん、うんうん。
ある意味、ええ。ちょっとした規模が大きかったとしても、町の工務店集めてなんとか出来るって話ですけど、これがリゾート開発でホテル作るってゆんなると
ええええ。 はい。
やっぱりですね、大手のゼネコンさんと話をするしかなくなっちゃうんですよね。
ああ、なるほど。うーん。
そうなると、工事の規模も違いますし、工事内容もまた変わってくるんですよ。
はい。 あ、そうですね。でね、太陽光発電だと、そんなに関わる、実際に動かす人とかは必要無いかもしれないですけど、ほんとにリゾート上になると、多くの人が関わってきますものね。それも色んな仕事の。うん。
はい。 そうですね。ええ。はい、箱を作るだけじゃダメですし、内装、エクステリアもインテリアねエクステリア両方必要になってきますし。
ええ。 ええええ。
あ、ええ、当然これ出来上がった後、運運営も何とかしなきゃいけないでですからね。
そうですね。お客様 お客様の満足度も考えなきゃいけないですしね。ええ。
そういったそういった はい。そういったもん全部こう組み合わせてって、最後にこう、上手くいった、立ち上げが上手くいった瞬間
ああ。
何て言ったらいんでしょうね。うん、楽しいんですよね。
ああ、なるほど。 あ、じぇも、あの、本当にすごく難しい細かいジグソーパズルが、とうとう最後のピースがはまって、「うわ、出来上がった」みたいな感じ、<chuckles> ですね。もうそれは喜び私もそんな大きなお仕事したことないですけど、あの、そういう感覚の喜びは分かります。<laughs> ええ、ええ。
<laughs> はいはい。 そうですそうです。おっしゃる通りです。ええ。 ええ。 <laughs> で、それをなんとかするために
はい。
もう、人に会ったり、あるいは本を読んだり
ええ。

<laughs> そうなんですか。<laughs>
あ、この ダメですよ。ただ、自分にとって興味があること、あの、は面白いですよね。
ええええ。 あ、はい。 あ、じゃあ、もう、ほんとに、あの、技術と一緒で、その知識を手に入れれば、前に進める何かが生まれる、もっと発展出来るってことがわかってらっしゃるからですね。
そうですそうです、そうす。 うん、根本的には多分、お金儲けが好きなのかなっていう気がしないでもないんですけどね。
ああ。ま、確かにでもお金って、目安になりますよね。それが上手くいってるのか、いっていないのかっていう。すどれだけ上手くいったのかっていう、ね、なんそこいは、あの、ちょっと理解出来る気がします。
はい。 はい。 ね。 ううん。で、まあ、すなんやかんや言ってそれもやって、う、まあ、ちょっとおっきめなファンドみたいなファンドみたいなものですよ。そんな、金融の人たちがやってるのは本格的な何百億もものファンドなんか、あの、ある意味半分アマチュアみたいな人間がすぐ作れるようなもんじゃありませんから。え、で、ま、弁護士と話したりとか、会計事務所と話したりとかして、ま、そういったものを作るじゃないすか。
うん。 ええ。 はい。 ええええ。 はい。 えええ。
で、それでもって、まあ、ちょっとしたリゾートが出来上がるじゃないすか。
あ、はい。
そうすると、やっぱり、まあ、楽しい。
<laughs> もう、あの、目に見えて達成感っていうかね、あの、成功した、ものがええ。
<chuckles> う、そうですそうです。その瞬間 目の前に出てきますかね。その瞬間ですよね、やっぱこれが自分だなって。こういうのがほんと好きなんだろうなって思うんですよ。
そうですね、目の前に現れて うーん。

あ、確かにね。で、そのね、あの、ちょうどこう、それがこう、世の中で、あのね、出てきたっていうことは、あまりそんなに前例もないでしょうし、やっぱりね、ご自分でこう1つ1つ、さっきも仰いましたけど、法律を勉強して、で、あの、ね、自分が今まで知らなかった分野のことを活用しながら進んでいくという意味では、ほんとにやりがいはありそうですね。
あ、はい。 そうです。 はい。あ、はい。 はい。 ええ、で、出来た時はすごく楽しかったんです。ところが、いくつもいくつもやってくると、やっぱりもう元からもう飽き性なんで、飽きちゃうんですよね。<laughs>
ええ。 ええええ。 <laughs> なるほど。ね、なんか最初はあた目新しくてこう、色んなことを学ぶけど、ま、ある程度に行くと、結局それを使ったルーティン化されていくことになりますものね。ええ。あ、じゃ常にええ。
<laughs> 今まで、そうです。ええ。 うん。そうなんそうなんですね、うん。で、まあ、そのそんなこんながあって、じゃあ今度太陽光でもうか儲かったから、リゾート開発やろうかっていう話が出たんですよね。
はい。 ええ。 あ、はい。
ええ、もう会社自体も脈絡がないんですけどね。
ええ、ふうん。
ただ、結局不動産を押さえるっていう意味では同じなんですよね。
あ、なるほど。じゃあ、前回のそうですね。前回の知識をさらに発展させて、次の仕事をさらに大きくしていけるねような形ですね。
土地を押さえるっていう意味では。 そうですそうです。ええ。で、なおかつ、動くお金もどんどんでかくなっていきますから。
あ、はい。うん。
で、太陽光だったら多分銀行から融資を受けて、まあ、なんとかなんとかなるねっていう話ですけど、これリゾート開発になると今度ファンドを作ったりとか。
ええ、はい。 あ、はい、うん。
さらに大規模なこう、なんて言ったらいいんでしょう、しし仕組み融資っていうんですけどね。
うん。 ええええ、そうですね。
ストラクチャードファイナンスっていうんですけど、そういったものをやっぱり今度作らなければいけなくて、そうなると今度、今まで全く経験無いんすけど、金融の勉強が必要になるんですよね。ええ。<laughs>
はい。 あ、なるほど。そうですね。なんか、関わる、ね、あの組織とか会社とか業種も、さらに増えてきますしね。今までと、また違った進みく方になるわけですね。
ええ。 う、そうなんです。 うん。 ただ、そのですね、何て言ったらいいんだろう。その勉強をしている瞬間、まずもって楽しいんですよ。
ええ。